Hal apa tadi, positif ya?
Iya, hal positif dan negatifnya gitu perkembangan teknologi sekarang.
Mmm iya, ya ya. Ya jadi kalau yang sering kita sadari juga sih sebenarnya, eee, pertama itu teknologi memang per membaw memberikan informasi tapi di satu sisi di, apa, kita ini, eee, sedang ini ya sebagai seorang yang mungkin belum matang pikirannya, ya ini kan kadang inilah kenapa, eee, teknologi itu tis sebenarnya tidak boleh diberikan ke anak kecil ya, yang istilahnya belum bisa men-judge sesuatu baik buruknya. Nah ini nih yang jadi masalah karena mereka ini diberikan teknologi pada saat mereka masih kecil dan belum bisa memutuskan apa-apa, dan disini lah dampak negatif dari teknologi sendiri karena teknologi kan seperti yang aku bilang tadi, memberikan kita banyak sekali informasi-informasi yang entah penting, entah enggak, semuanya pokoknya ya ambil lah gitu pokoknya, ketika nah, yang masalah itu bagaimana kita memilahnya, bagaimana kita mengaturnya agar terlihat agar terlihat dan juga kita bisa menjadi seperti bijak istilahnya ya, dalam memilah dan, eee, dampak negatif-negatif yang tadi aku sebutkan itu ya ini yang terjadi sekarang, di mana banyak sekali anak-anak yang kecanduan media sosial. Ya ham habis itu kayak ada sindrom-sindrom yang nggak jelas kayak tangannya itu selalu goyang-goyang kayak ala-ala TikTok itu, joget-joget, itu aku nggak tahu itu benar apa nggak ya tapi kalau pun memang benar yah di sinilah kita melihat dampak dari teknologi, yang di mana membuat anak yang awalnya masa depannya bisa cerah, bisa jadi sangat gelap ya, Maksudnya istilahnya kayak, eee, jadi nggak terang yang di mana, eee, hal ini ya sangat disayangkan gitu kan karena pada saat ini kan banyak banget teknologi kayak, kalau kita mau call sama orang aja ya bisa lewat WhatsApp, atau mungkin lewat Zoom atau Google Meet kan ya semua bisa, gitu.
Mhm. Oke. Ah iya, banyak banget kayak gitu. Heeh. <chuckles> Iya, bener. Oke Heeh heeh. Ah, ah iya. Oh iya iya iya iya, Kak. <laughs> Oke oke. Mhm. Heeh heeh, bener. Heeh heeh. Iya semuanya bisa gitu ya. <snorts> Oke, jadi memang, eee, benar-benar perkembangan teknologi itu nggak hanya membawa hal positif ya Kak ya, tapi p ada hal negatifnya kayak gitu. Nah mungkin sebagai orang dewasa gitu Kak, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mencegah gitu? Atau mungkin ya tindakan preventif lah ya biar nggak sampai, eee, perkembangan teknologi ini malah blunder gitu ya, istilahnya jadi hal negatif baik untuk, eee, orang dewasanya sendiri atau mungkin anak-anaknya, kayak gitu.
Betul. Hmm.